Me gustaría comentarte que bueno, primero que nada, eh, te platico. Estoy, eh, a a punto de irme a vivir con mi novio, eh, y pues realmente de formalizar ya bien todo, de casarnos y todo. Y realmente estoy preocupada. <chuckles> Estoy muy preocupada y te vas a preguntar el porqué, eh, porque, a ver, en la familia de mi novio es como de que todas las mamás y todas las esposas cocinan así superrico. En verdad. Yo he ido a sus casas y tienen un sazón muy, muy rico y, de hecho, hasta me da risa y pena comentarlo porque, <laughs> eh, pues a ver, mi mamá sí, sí cocina rico, ¿sabes? Pero yo creo que crío una hija, ah, o sea, yo. <chuckles> Eh, realmente no sé, no se me da la cocina. Tengo, se me quema todo. Eh, en verdad, e estoy aprendiendo a cocinar porque, pues, sí me gustaría hacerle, como a mi novio, a mi futuro esposo, pues, eh, pues, cocina cosas ricas y demás, pero en verdad, eh, no me sale y ya le ya le tomé hasta miedo a la cocina. Miedo, enojo. <chuckles> Realmente, eh, pues sí, eh, tengo miedo a que realmente me equivoqué y mi novio lo sabe. Pero aquí va la otro aquí va otro tema, eh, la familia de mi novio va a venir a, pues, a visitarnos cuando, pues, en los primeros días, unas este, pues, ah, cuando nos vayamos a vivir juntos. Y vaya, realmente, a ver, no es de que yo siempre cocine, pero sí me gustaría tener ese gesto bonito y y, pues sí, ¿sabes? Este, yo yo que vean que yo pues, tener cosas en la mesa, comida y demás. Pero, pues, ¿cómo lo voy a hacer si le tengo miedo a cocinar?
Ajá. Ajá. Ah, okey. Ajá, claro. Ajá. Ajá. Ajá. <chuckles> Ujú. Claro. <chuckles> Claro, sobre todo si es algo que, bueno, no es como tan común en tu familia o a lo mejor que, ahora sí que, eh, digamos, como la las personas que cocinan en la familia de de tu novio, pues cocinan muy rico, pues puede ser algo abrumador o así, inclusive intimidante, ¿no? Este, y cuéntame, eh, bueno, me encantaría ayudarte y la verdad me gustaría que me contaras como varias cosas para poder entender como tu contexto o lo que realmente estás viviendo con este tema de la cocina y darte como un consejo muy puntual a ti y como que algo así que que te vaya a servir a ti, ¿no?
Y equivocar Claro. Okey. Sí, sí, sí.
Entonces, cuéntame qué tipo de recetas sueles intentar, o sea, sí, este, ¿sí cocinas o no, realmente no cocinas? Si si, ¿cuántos días a la semana? Y si sí, o sea, ¿cómo qué tipo de cosas sueles intentar para cocinar?
Okey, sí, mira, honestamente sé cocinar lo básico. Huevo, quesadillas, cereal, <laughs> am, y pues, realmente, eh, pues sí, puede ser unas enchiladas, eso sí me salen ricas, más o menos. Pero, realmente, de ahí en fuera no no me sale. O sea, realmente no hay no he intentado probar más cosas, porque, me da miedo, pero lo que me he hecho, lo he quemado. <chuckles> Entonces, eh, solo como lo básico, quesadillas y huevo, y a veces cereal, pero, pues cereal no se requiere de mucha ciencia, jum.
<chuckles> Ujú. Ajá. Okey. Ujú, no. Sí, claro. Entonces, claro, tiene sentido que a lo mejor, te sientas un poco abrumada, porque, sabes como lo básico, y quieres como que, cuando te vayas a vivir con tu pareja, pues, como que, sí tratar de hacer cosas un poquito mejores. Y las veces que lo has hecho, pues, como que se te ha quemado, o no te ha salido tan bien. Entonces, es totalmente válido que tengas este miedo a equivocarte al cocinar. Que ahora sí, que es algo que se gana con experiencia, y nadie nace conociendo cómo cocinar, ¿no? Este, y cuéntame, ¿cuál es tu mayor temor cuando cocinas? ¿Tienes miedo que te salga muy salado, que te salga crudo, que se te queme, que sepa horrible, que se vea feo? O sea, que es todo, ¿o qué? <chuckles>
<laughs> Todo. <laughs> Realmente todo. O sea, siento que, mm, yo y la cocina no nos llevamos tan bien. Pero, en verdad le intento, pero, ya me da miedo. Me da miedo, que me salga, eh, no sé, que me salga salado, que me pase de agua, me pase de as eh, en este caso de un condimento. Realmente, eh, a ver, mi novio, no no no me dice nada. Incluso es muy lindo conmigo, me dice, no te preocupes, eh, pedimos o contratamos a otra persona para cocinar, ¿no? Pero, <chuckles> este, pues a mí sí me gustaría tener esos detalles como de: "Ay, el desayuno en la cama", ¿no? <laughs> O, en ese caso, pues viene pues viene la familia de mi novio los primeros días, para estarse, pues sí, tener una estadía pequeña aquí en la casa, uno, así conocer la casa y demás. Y pues, sí me gustaría tener ese detalle, pero, vaya, no lo sé.
Okey. Ujú. Ajá. <chuckles> Sí. Claro. Sí, la verdad es que, pues, mira, está padre que tampoco tu pareja te esté presionando por querer cocinar, o que espere que cocines excelentemente bien, creo que por ahí, pues, te quita este peso de encima al menos, ¿no? Realmente entiendo que tú quieres tener esta expectativa y aparte, como que también, pues, querer a a as ayudar en la cocina cuando, pues, algunos días él, y algunos días tú, y cuando toque tú, pues, a lo mejor quieres estar lista para que esté rico <chuckles> y, pues, ahora sí que se pueda comer, ¿no? Y normalmente cuando cocinas, ¿cocinas tú sola o si tienes normalmente alguien que te ayuda a cocinar, o es ahora sí que digamos, como una misión imposible que haces tú sola?
Sí. <chuckles> Sí. Okey, honestamente, a ver, yo ahorita este, pues, vivo con mi familia, con mi mamá y así, y de ahí me paso a vivir o sea, de ahí me voy a cambiar a vivir con mi novio. En este caso, pues, toda la vida mi mamá me ha cocinado, eh, ella, pues aquí, bueno, también hay una persona que luego cocina, que nos ayuda a cocinar, pero, pues, realmente cuando le intento, me sale mal, y realmente hasta mi mamá me hace de broma de: "Ay, cuando te cases a ver cómo le haces", y yo sé yo sé que a lo mejor es un comentario un poquito como así de ah, pues, pues, yo no voy a cocinar, ¿verdad? <laughs> Pero, sí hay veces que, eh, sí me gustaría, como te dije, este, tener esos pequeños detalles realmente, ¿sabes?
Sí, ah, bueno, pues, en este caso, si normalmente tu mamá es la que cocina, pues, a lo mejor sería una gran idea, a lo mejor apoyarte con ella que te ahora que ya sabes que eventualmente te vas a ir a vivir con tu pareja, pues, ahora sí, como que a lo mejor hacer un poco de espacio que cuando cocine, pues, a lo mejor estés ahí con ella, que ahora sí que tú le ayudes a cocinar y más o menos vayas como empapándote un poquito más con todo esto de la cocina, ¿no?, ¿y cuánto cree tiempo crees tú que puedes dedicarle a practicar?, ¿no?, a lo mejor ahorita que estás todavía en tu casa, este, a lo mejor que tengas tiempo para poder practicar, este, con tu mamá, o sea, ¿tienes como alguna idea de, si puedes algunos días a la semana o si todos los días cuánto tiempo?, o sea, ¿crees que es algo que sí sería algo factible para ti como ayudar a tu mamá a hacer de comer para que vayas haciendo práctica y también sobre toda experiencia?, ¿no?
Okey. Claro, la verdad, eh, quisiera comentarte que sí, si tengo tiempo, la verdad ahorita, eh, pues, como me voy a cambiar hasta de ciudad porque me voy a mu mudar con él, pues realmente tengo bastante tiempo flexible ahorita como para observar cómo <chuckles> cómo mi mamá cocina, eh, realmente ya se lo he comentado como de de broma de: "Oye, voy a estar contigo cuando cocines, ¿sabes?", y no lo he hecho, honestamente, no lo he hecho, pero sí es una gran idea esto que me comentas, la verdad, siento que, pues, a lo mejor me va a ver me van a me va a ver un poquito las cosas más claras y en ese caso, a ver cuánto tipo de sal le hecho a la al a la sopa <laughs> o a o a diferentes comidas.
Ah. Ajá. Ujú. Sí, la verdad es que sería algo que yo te recomendaría es, trata de dedicar el más tiempo posible para practicar con tu mamá que ella pues debe ya tiene muchos años bajo la manga de experiencia, entonces creo que quedaría ideal que te apoyes mucho en ella y pues ahora sí que empieza con recetas simples y pasos claros, hay muchos videos en YouTube, hay muchas cuentas de Instagram o Facebook que puedes seguir, que puedes empezar, ples y pasos claros, yo lo que te recomiendo es que literal hagas paso por paso que no se te pase nada, si las cosas a veces se te queman, a lo mejor poner estos temporizadores en el celular de que si lo necesitas dejar 15 minutos, poner 15 minutos y una alarma porque a veces es se puede pasar el tiempo y se nos olvida, este, no sé si crees que eso es algo que puedas hacer, ¿no?, como buscar estas recetas que a lo mejor hagas una receta nueva a la semana, eh, que sea simple, que no sea como nada difícil y y que lo puedas buscar a lo mejor en línea en estas redes sociales o en estas plataformas de video que bastante, pues información tienen sobre cocina.
Okey. <chuckles> Okey. La verdad es que es buena idea, eh, encontrar un platillo una vez a la semana para ir como viendo en qué soy buena en cocinando, la verdad es que sí me da un poco de gracia al contarlo y pena, la verdad es que sí me da pena, porque pues sí me gustaría cocinar y por eso pues me da risa cuando lo comento todo esto de que pues se me quema la comida, pero, este, eso de buscar un platillo al menos semanalmente y pues ir practicando, pues es muy buena idea, la verdad está está pues es buena idea, es está grandioso que pues al menos decirle a mi mamá que una vez a la semana me vaya como ahí acompañando a cocinar y no no me no me queme en el proceso o no explote la cocina durante todo esto.
<chuckles> Ujú. <chuckles> Claro, sí, la verdad es que ahí que explote la cocina y que todo se ensucie y se queme, eh, puede ser muy intimidante, ¿no?, pero mira, lo aquí lo importante es practicar técnicas básicas y repetirlas poco a poco hasta que ganes confianza, o sea, ahora sí que esto es lo más importante, es que con la práctica vas a agarrar confianza y no pasa nada si las primeras veces se te quema, sé compasiva contigo misma, ahora sí que nadie nace es como andar en bici, las primeras veces te vas a caer mucho, te vas a lastimar, pero eventualmente con la práctica y con la constancia, te vas a hacer buena haciendo o sea, como andando en bici, entonces utilizando en comidas que sí, al principio se te va a quemar, a lo mejor no te va a salir al 100, pero poco a poco, o sea, con la experiencia y, te digo, con la constancia de hacerlo eventualmente va a haber cosas que te van a salir bien y poco a poco vas a ir incrementando, o sea, yo lo que te recomiendo es no empieces con recetas súper difíciles que requieran mucho más experiencia, empieza con recetas fáciles, ahora sí que no importa si le haces, espagueti con carne o si le haces literal pollo a la plancha y un arroz blanco, o sea, son cosas muy fáciles de hacer, <chuckles> ándale, este a lo mejor como cosas que puedas tú aprender en estas páginas o en estos vídeos de YouTube y así y que va a ser poco a poco y poco a poco vas incrementando la como, ahora si, como que lo difícil de cada platillo, ¿no?
Okey. Cereal. <chuckles> Te agradezco, en verdad me ha ayudado mucho poder comunicar este este sentir que tengo porque la verdad es que sí me da un poquito de pena, pero voy a hacer todo esto que me estás aconsejando y estoy s por segura que sí me va a ayudar muchísimo, muchas gracias, en verdad.
Claro, hasta luego.